Скажи, а как справляться с прокрастинацией при учёбе?
Слушай, такой актуальный для меня вопрос. Я вот только-только закончила сдачу экзамена. А мне их нужно сдавать 3. И вот я сдала первые 2 И ты знаешь, я столкнулась с этим. Да, столкнулась с тем, что, м, откладываешь, откладываешь, откладываешь. <laughs> Ам. Подготовки подготовки. Да-да, т <grunts> э да. И в общем-то я для себя выработала, ну, вот с следующий план действий Во-первых, а, график. Да, то есть чётко прописала себе, что я вот должна заниматься каждый день. Нь а, за исключением, ну а, просто на бумажке на бумажке себе написала, что вот мне нужно изучить столько-то тем к такому-то дню. Да, чтобы успеть.
Почему? Ага. Ага. Так. Ага. Откладывать что? Откладываешь, э, время занятия или что ты откладыва Время подготовки. Мгм. Мгм. А где ты это прописываешь? Так. И у тебя эта бумажка перед ли лицом где-то на холодильнике или где?
А, ну да прям на компьютере, вот как бы рядышком лежит, да, или я там прилепляю её на экранчик, чтобы перед глазами это всё было. И, в общем-то, ты знаешь, это немножко бодрит тебя. Ты понимаешь, что: "Ага, дней остаётся меньше. Ага, я вот вчера не занималась, и я вот уже не укладываюсь в график. Да, у меня не хватит времени на повторение материала". И, в общем-то, это очень так бодриат. <chuckles> Да, мне лично да.
Прям на компьют Мгм. Мгм. Мгм. Это помогает тебе, да? Вот когда ты видишь перед глазами, каждый раз вот это напоминань ну, напоминалка такая получа
Напоминалка, да. Напоминалка, что вот он, дедлайн, близок, и ты можешь, конечно, сейчас ковыряться в носу, но потом будет не очень хорошо. Вот. Потом, какой ещё момент мне помог? А, я тебе немножко вот расскажу про свою учебу, чтобы было понятнее. В общем-то, учеба у меня состояла из, а, просмотра видео. А, эха, онлайн-учеба, да. Непросто. А, после видео нужно было попроходить тесты, чтобы, скажем так, понять, какие вообще могут быть вопросы по этой теме, да? Ну, чтобы понять вообще, насколько ты осваиваешь эту тему. И плюс к этому, а, м были, а, скажем так, учебники, которые тоже неплохо было бы, ну вот, почитать. Потому что там была дополнительная информация, которая опять-таки могла встречаться в тестах. И в общем-то, <grunts> идеально идеально а, после прохождения всех видео по всем темам, да, всех тестов сделать такой большой а, большое ревью, а, сделать а, тест н огромный тест, да, на 100 вопросов по всем темам, и желательно ещё и несколько раз, чтобы максимально охватить все возможные вопросы. Это, скажем так, да, это такой солидный объем информации. Это, знаешь, не курсы там вот на на денечек, на недельку. Честно скажу, что я прям месяц это всё делаю. Это вот к 1 экзамену. Нь к 1 части экзамена. Да-да-да. Ну, я налоги изучаю сейчас, а, чтобы потом получить лицензию специалиста по на по налогам. И, в общем-то, да, это такой, ну, солидный объем. А, вот, и я что для себя поняла? Что очень тяжело заниматься, когда лежит рядом телефон.
Ага. <chuckles> Конечно, да-да. Это ага, то есть у тебя онлайн-учёба, и ты просто вот смотришь видео? Мгм. Кря. Так. Мгм. Того. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Чтоб всё закрепить хорошо, да? Ну да. Понятно, да. А что ты изучаешь, если не секрет? Ага. <chuckles> Ну, это такая информация, да. Серьезно. Мгм. Ну так.
Поэтому его, вот, чем дальше от тебя он на время, а, учебы, тем лучше. То есть вообще не видеть. <chuckles>
А не хочется встать и пойти взять его в это время? <chuckles>
Знаешь, договариваешься с собой: "Вот давай ты вот сегодня смотришь вот это видео, это и это, делаешь тесты по этим темам и потом вот можешь гулять".
У. Ага. <chuckles>
Ну да, делаешь паузы, между видео, чтобы там, я не знаю, чаю налить, да. Ну, так и быть, посмотреть там может. А видео там очень разные. А, они могли быть и 10 минут, и 40 минут. Поэтому, ну, как бы сорокаминутное за раз очень тяжело смотреть. Поэтому я его тоже разбивала на части. А вот короткие десятиминутные, ну, я могла 2 посмотреть, да, например, 3, может быть. А, но да, я поняла, что там такая должна быть сила воли, <chuckles> чтобы с добровольно заниматься.
Мгм. А видео сколько по времени обычно? Да. Мгм. Мгм. То есть, и, а, потому что вот у тебя, э, скорее всего, вот, э, с онлайн-обучение, да, и вот ты должна сама себя, получается, мотивировать, если вот
Мгм. Мгм. Да-да-да. Да-да.
й нету такого человека, который бы вот тебе говорил: "Тебе к девяти вот приходить на занятия, поэтому ты"
Вот, да да да. Мы будем отмечать галочками, кто пришёл, да? А за 100 % посещаемость тебе какой-нибудь там автомат прилетит, или там, не знаю, 1 балл на экзамене дополнительный. <laughs> Да-да-да, да-да-да. <chuckles>
Да. Мгм. Да да да. <laughs> Ты вспоминаешь такой стандартный вуз, да? А сейчас вот да, по-другому. И вот, получается, надо себя мотивировать и заставлять. И это, на самом деле, очень многие люди сталкиваются с такой ситуацией, что это, на самом деле, ой как тяжело себя себя вот мотивировать и быть себе, ну, вот таким вот, сам себе руководитель получается, сам себе преподаватель тоже, хм в каком-то области.
А щас по-другому. Мгм. Ой, как тяжело. Да, я честно скажу. Ага, ага. Мне спасало то, что, <clears throat> а, в видео преподаватель был просто, м, очень, ам
Мгм.
Очень классный. <laughs> Она очень эмоционально, с интересом рассказывала, вставляла какие-то шуточки, какие-то примеры приводила, чтобы, знаешь, максимально раскрыть тему и в то же время удержать твоё внимание. О, слушай, а оказывается, можно! <laughs> Даже в налогах, да. Ну да, сама понимаешь, такая тема, а, очень со специфичная.
М, да. Мгм. Ну, шуточки в налогах. <chuckles> Это интересно. М. <chuckles> Да. Можно пошутить. Это такие с э. Для некоторых эти шутки могут оказаться печальными. <chuckles> Если в налогах пошутить.
Ну, нет, она так кат а, по по по-доброму шутила. Нет, она просто приводила примеры из своей практики. М, как вот там, м, люди, с какими ситуациями сталкивались, как, м, они, возможно, их разруливали, а, ругала Конгресс за то, что он такие странные законы принимает. М, ну, в общем, <chuckles> было любопытно это всё, а, слушать, смотреть. Но тем не менее, даже при условии, что был такой вот, м, заинтересованный преподаватель, м. Прям дорогого стоило это всё себя там заставлять. Честно.
<chuckles> Мгм. М. Да, но это, конечно, трудно собраться. Ну вот, ты ты вот ты вот, за з как сказать, застала себя, вот что ты вот, а, так сказать, а, отмазки сама себе придумываешь, да, вот, м чтобы не смотреть это видео, чтобы вот это всё не делать. И у тебя вот получилось как-то, а, в вот, а, себя, э, вот, э, заставлять, да, вот? С помощью и напоминалок, и с помощью вот каких-то, а, мотиваций. Ну, а всё-таки бывают дни, когда, ну, никак никак ты не можешь пойти учиться?
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, конечно, бывает, конечно, бывает. А, особенно когда, знаешь, а, затянул, например, в течение дня не сел, не посмотрел ничего, да. К вечеру там, м, может быть, никаких сил уже не быть, и, там, не знаю, семья как-то, м, слишком, а, много сил у тебя отняла в этот день. И ты сидишь и думаешь: "Ой, нет, я не могу. <chuckles> Меня вот, режьте, но <chuckles> вы меня не заставите сегодня". Ну, идёшь себе на уступки или говоришь себе: "Ну, давай, ну, хоть чуть-чуть. Ну, давай хотя бы какой-нибудь тестик по прошлым темам. Ну, чтоб хоть что-то вспомнить!" <grunts> Мгм. Мгм. Прям договариваешься, да. Но, с другой стороны, знаешь. А, м, когда ты конечную цель перед собой представляешь, да, ради чего ты это всё делаешь, да, то, а, м моя кон конечная цель- получить лицензию, да, чтобы с этой лицензией, а, у идти и, да, устраиваться на работу. Потому что, ну, имея такую лицензию, ты можешь претендовать на более высокую оплату труда. И, как бы, я думаю, что это для многих привлекательная цель. Но это нужно держать в уме, что это не просто вот ради учебы. Да, не просто ради каких-то там баллов, там, не знаю, каких-то галочек, а что есть вот эта вот большая и достаточно привлекательная цель. Ну, где-то там далеко-далеко-далеко. Да, да, обязательно, обязательно. Прям надо напоминать себе. Можно ещё, знаешь, что делать? М, а заходить на какие-нибудь сайты, а, с работами, с вакансиями, и, ну, и смотреть, что вот вот, если я получу <chuckles> эту лицензию, да, вот тогда я буду столько-то зарабатывать. И, знаешь, это тоже так немножко поглаживает. Но ведь я хочу этого. <laughs> Потому что, м мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, э, с собой прям как с ребёнком, <chuckles> да, ну, там, ну, давай. Мгм. Какая твоя конечная цель? Работать. М. Понятно. Конечно же. Мгм. Мгм. Не конкретное, что самое главно. Да. Ага. Ну, тогда пойду туда, и туда, и туда, да. Конечно, это же <chuckles> Да, ну вот видишь, э, да, ты вот права, что вот когда есть такая конкретная цель: "Что вот туда пойду, столько заработаю". А вот как ты считаешь, люди, которые вот просто изучают, например, вот иностранный язык, да, вот просто чтобы выучить вот- как себя мотивировать, когда нет вот конкретной цели: "Вот выучу язык и пойду вот туда работать"? Вот просто они учат.
Да, да, да. Ох! Ну, ловить себя, наверно, знаешь, на, м, каждый день на каких-то таких вещах, что: "Ой, сегодня мне было легче кого-то понимать. Ой, я сегодня смогла там записаться, там, не знаю, к доктору, да, или там ответить на вопрос прохожих". Ну вот, я понимаю, глупости, да. Но всё равно, как бы сказать: "Ой, я молодец сегодня. Ой, я сегодня знаю намного больше новых слов". Вот, кстати, по учёбе я столько выучила юридических терминов. <laughs> Сколько, мне кажется, я никогда не м, не знала, и не учила, и и вообще, и никогда бы не выучила. Потому что кому нужны все эти
Вот, как бы. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Конечно, учёба- это это то, что, да, добавляет знаний. <laughs>
Да-да-да. Ну, в общем-то, тоже какое-то най попытаться найти себе, м, цель.
Ну, конечно.
Потому что, ну, язык- это такая штука, что ты можешь её учить годами и не достичь идеала. Это потому что такая пропасть знаний! М, ну просто.
Мгм. М. Вот. Некоторые говорят, что даже в родном языке нельзя добиться идеала.
Да, мы не всё знаем. Да, да. Но всё равно ставить какие-то микроцели, что вот, м, я чуть увереннее буду чувствовать себя, да, в разговоре с тем-то. А ещё, наверно, знаешь, классно, ну, друга себе завести какого-то, да? Семейного друга.
Мгм. М. Мгм. А тогда будет мотивация с ним поговорить, да, более глубокие темы обсудить. Мгм.
А, поговорить, да, да. Ну, чтобы хоть какая-то была вот, а, мотивация, да, здесь и сейчас, что вот я хочу с ним пообщаться, я хочу ему рассказать свои новости, но что-то мне не хватает знаний. И, в общем-то, м может быть, это тоже поможет. Да хотя бы друг по переписке. Я думаю, щас это менее актуально в эпоху э и интернета.
М, ну да. Мгм. М. Ну да. Конечно. Ну, по переписке можно же ис воспользоваться, м, этим переводчиком. А можно можно, а, съехать. <chuckles>
Ну, с другой стороны, а, м. Да, да, можно, но тогда себя просто вот держать в руках. Нет! <chuckles> Никаких переводчиков! <chuckles>
М. <laughs> Ну, опять же, мотивация, опять же, самоконтроль. А вот как ты считаешь, а почему вот появляется вот это, а, откладывание дела? От чего? Это лень какая-то? Что это такое вообще?
Да. Ага. Э. Слушай, ну ведь всегда, а, проще ничего не делать, чем хоть что-то делать. Классно же просто или там, я не знаю, лежать, да, смотреть какой-нибудь сериальчик очередной, а. Мгм. <laughs> Ну, подожди! А, смотря сериальчик, ну, согласись, что какой-то, э, там контент потреблять в телефоне или на экране телевизора намного приятнее. Это это более лёгкое, да, мозг не мозг не напрягается, при этом он кормится какими-то эмоциями, какими-то впечатлениями. М, причём ты можешь выбрать, да, ты будешь там детектив смотреть или ты будешь читать, э, с э и ко фотографии смотреть с путешествий какого-то человека. Ты вроде как будто бы и там побывал, и в то же время, м, денег не потратил на это, да? <chuckles> И что-то как будто бы узнал.
М. Ну, смотри, если просто лежать, тоже долго, э, наверно, м, вряд ли кто-то пролежит. Что-то более лёгкое, чем учёба, да? Ну да. Мгм. Ну да. То есть ты считаешь, что всё-таки это нормально? Да, то есть это такой часть, ну, вот имя именно вот это проис м-да, откладывание дел, это получается такой, ну, э, естественный процесс, потому что мозг считает, ну, как бы, выбирает, э, задачу, которая ему кажется более лёгкой и приятной, да?
Но это легко. Это легко. И мозг наш всегда старается выбрать. Мгм. На мой взгляд, да, на мой взгляд, да, что всегда мы. И, в общем-то, на опять-таки, на мой взгляд, люди, которые могут преодолеть себя, да, могут заставить себя что-то делать, они впоследствии, ну, более успешными становятся, потому что они, м, ну, м, могут чего-то достичь, да, преодолеть какие-то сложности, трудности, перепрыгнуть через свои хотелки сиюминутные. А, м, ну, то есть, видя какую-то далёкую цель.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Да. <chuckles> Ну, то есть, вот это всё-таки секрет в дисциплине, правильно? И в самоконтроле?
Мгм, я думаю, что да. Да. Понятное дело, что есть всякие лайфхаки, а, что мы сначала там делаем неприятное дело, а потом себя, м, а, каким-то маленьким подарочком награждаем, да, какой-то наградкой маленькой, да, что это будет способствовать мотивации твоей. Но тем не менее всё равно, м, должен быть какой-то стержень внутри, да, который бы помогал тебе соблюдать дисциплину. Мгм.
Награждаем более приятным, да? Ага. Мгм. А, то есть, э, вот, э, ну, ты, получается, ты вот себя, м, настроила на это, да, вот? Ты молодец!
Настроила, да. <laughs> Хочется верить, да, что это всё будет не зазря. М.
А вот сколько твои курсы вообще вот по времени там? Месяц, 2, 3?
Слушай, а, ну тут, а, м, я обожаю такие курсы, когда ты платишь за время, да, за доступ. То есть ты платишь за месяц. Успела, а, за месяц всё изучить- молодец, сохранила кучу денег. Не успела- плати за следующий, за следующий, за следующий и так далее. Это может растянуться, а, на год там, пожалуйста, на 1,5 года, как ты хочешь. Это тоже, кстати, дополнительная мотивация, да? Когда ты понимаешь, что чем быстрее ты это всё изучишь, тем ты, в общем-то, сэкономишь. Но ты ж понимаешь, что если я сэкономила, э, я фактически заработала эти деньги. Они же у меня никуда не ушли. Я их могу потратить на что-то более приятное, <chuckles> чем курсы. Чем учеба, да. Ну.
Ага. Ага. Ага. А, то есть от тебя зависит? Мгм. Конечно, да. Мгм. М, да, да. М. Там учёба, да? <laughs> То есть это получается такой там объём информации, который кто-то сможет и за месяц, а кому-то надо и год, да? Там, м, от человека зависит.
Конечно. Ну, слушай, у нас, ну, конечно, у нас же у всех, а, разные опыты и разные знания. А есть люди, которые, ну, уже в этом во всём разбираются, им просто нужно получить корочку. Да, и поэтому, в общем-то, им там особо Ну, проглядят они быстренько эти тесты и и пойдут сдавать уже. А есть люди, которые с нуля это всё делают, и, естественно, им нужно более глубокое, а, углубл э, включение в это во всё. Да, более какое-то постепенное изучение, чтоб там в голове всё это уложилось. Естественно, им нужно больше времени. Ну и, в общем-то, пожалуйста. От тебя зависит, ты будешь раз в месяц заниматься или каждый, м, день?
Мгм. Да. Мгм. Ну да, да, вот. А если там сильно постараться, можно там, м, целый день по 8 часов, да, и?
Вот, да-да, кто свободен, у кого нет работы, нет семьи, конечно, можно 24 часа в сутки <laughs> Если будут силы на это. Мгм.
Мгм. <laughs> А, ну, отлично, конечно, да. Отлично, что у тебя получается, на самом деле это редкость вот сейчас, особенно с вот этим, м, ну, быстрым дофамином, да, вот. Многим и многим очень трудно
Ага.
себя контролировать. Дисциплина многим даётся очень трудно. Конечно, да. Ты молодец, что у тебя всё получилось! Спасибо большое, что поделилась своим опытом, своими размышлениями. Это было, кстати, ну, очень полезно, м, и очень интересно.
Это точно. Спасибо. <chuckles> Спасибо. Приятно слышать! Да, спасибо тебе, что выслушал меня. Немножко так подбодрило, <laughs> что я молодец. Но это приятно, когда кто-то со стороны говорит, что да, ты на правильном пути, у тебя всё получится. Это приятно слышать.
Спасибо. <laughs> Да, мне мне тоже очень приятно, если я сделала тебе что-то полезное. Спасибо. Пока-пока.
Пока.